Я после нескольких случаев, э, путешествий в одиночку вообще, мне кажется, уже вообще ничего не боюсь. Просто отправьте меня куда угодно, я со всем справлюсь. <laughs>
Мгм. Ну да. <laughs> <laughs>
Уже такое ощущение.
А вы делаете запасной план как план Б? Что вы можете сделать, если вдруг что-то не так пойдёт?
Ну, м, а, если, например, а, ну, как я тоже обычно плани планирую, бронирую, например, билеты и места, где остановиться хотя бы можно было. А остальное уже, наверно, больше импровизация идёт, там, чем заняться, куда пойти.
М. Мгм. Мгм. Да. Ну, куда пойти? Можно просто выйти на улицу и просто смотреть окрестности. Да.
Да, как минимум. Как минимум, это да. <laughs> Ну, то есть по пл не по плану, ну, если самолёт отменится, то, м, тут я уже не знаю, что. Ну, сидишь, ждёшь просто, да.
<chuckles> Мгм. М, сидишь и ждёшь, да. Ничего с этим не поделаешь, да. Я всегда книгу с собой беру или, может, даже 2. Я люблю перелистывать и просто чувствовать эту книгу физически, даже если она просто тяжёлая. Я не могу читать с, э, с телефона, потому что это, это не то, не тот
Н-да, и Мгм. Э, ага, то есть вы бумажную с собой, да, э, всегда берёте?
не тот опыт. Мгм. Да, я бумажные люблю. Я даже люблю запах бумаги. Я вот так <inhales> понюхаю. <inhales> М, новая книжка, <inhales> пахнет. <chuckles> Да.
Ой, это здорово здорово. Мгм. Ну, бумажные книги я тоже больше уважаю, чем, конечно, электрон
Да. Мгм.
Но в путешествии, наверно, всё-таки их не беру, потому что из-за веса, есте единственное, что да.
Ну да. Я просто беру поменьше формат, потоньше, поменьше, чтоб можно было просто в руке нести.
Мгм. И, то есть, она у вас всегда как-то, эм, м, не знаю, даёт вам ощущение комфорта и спокойствия, что её что ни случится, вы будете с книгой.
Н-да, наверно, это как мой как моё одеялко от стресса, да. <chuckles>
А так здорово! Я вот пытаюсь вспомнить, есть ли у меня что-то такое. И вот не знаю, в возможно, даже и нет.
Мгм. Мгм.
Что бы меня могло так успокоить.
М.
Вот, ну, м, ну, то есть, э, с самолётами, и с билетами тут как бы я, наверно, ничего не могу сделать, поэтому просто принимаешь ситуацию и ждёшь, пока там Мгм.
Мгм. Да, просто приходится сидеть и просто прогуляться туда-обратно по аэропорту, изучить каждый угол. <laughs>
Да, а если отели мгм. А если и с отелями, шт ну, это просто ищешь другой, наверно, в округе. Так, такое у меня было, кстати, да, м.
Или отель, да. Мгм. Мгм.